Ờ, thật ra nói ngủ thì nó hơi hơi hơi lạ nhưng mà thật ra mình thích nằm, mình thích thưởng thức tiếng chim, tiếng suối, tiếng gió, mình thích nhìn cây lá nó xào xạc nè. Ừm, mình là chủ yếu là mình nhìn ngắm thôi, mà để mình, ờ, thưởng thức nó, còn <chuckles> ngủ mình nói đùa đùa cho nó vui thôi. <laughs>
Yeah, thì ra là vậy! Ừm. À. À. À, vậy thì đâu phải là ngủ đâu, đúng hông? Đúng là cái cảm xúc mà ở giữa thiên nhiên thì, à, rất là ý nghĩa ha. Vậy thì có bao giờ bạn dạy, à, con trẻ hoặc người nhà của bạn, người thân về những cái bài học từ thiên nhiên chưa?
Ờ, thật ra thì, ờ, nói dại thì mình hông dám nhưng mình cũng hay chia sẻ, mình hay, gọi là, chia sẻ những bài viết, những cái hình ảnh về mùa nước nổi, về mùa khô hạn nè, rồi bão, rồi lũ lụt nè. Nói chung là nhiều vấn đề để cho mọi người, nhất là những người trong nhà mình á, họ có thêm những cái nhìn những góc nhìn đa dạng hơn về cuộc sống, để hiểu hơn về thiên nhiên á bạn.
À, vậy hả? Ờ, thì ra là vậy. Ừ. Ừm. Ừm, đúng là một cái lời nhắc rất là nhẹ nhàng ha! Vậy thì nha bạn có từng thay đổi thói quen sống để giảm cái tác động xấu đến môi trường hông?
Nhiều nha, nha, bây giờ thói quen rất là hay, là mình, ờ, sẽ không có xài ly nhựa 1 lần nữa, mình sẽ có một cái ly giữ nhiệt riêng, tại vì mình thích uống cà phê buổi sáng á, cho nên, ờ, mình đi quán cà phê, đúng hông? Mình sẽ thôi là mình đưa cái ly cho mấy bạn, ơ, pha chế luôn, ờ, đúng là "Bạn, ờ, em, ơ, em làm ly cho anh, em đừng có làm ly riêng." Đó.
Nhiều luôn á hả, là gì vậy? Ừm. Ồ. Vậy hả? Ờ, rất là ý nghĩa đó. Ừm. Bạn đem cái ly theo, đúng hông? Rồi, rất là hay.
Thì mình nghĩ nghĩ nhỏ nhỏ nhưng là chắc chắn sẽ tác động lớn đấy!
Nhỏ nhỏ thôi. Ừm, đúng rồi đó ha. Vậy thì á, ừm, đối với bạn đi, à, điều gì khiến thiên nhiên và con người kết nối sâu sắc vậy?